Ну вот знаешь, как я еще делаю? Если, вот, допустим, у меня какой-то рецепт, который там долго времени занимает, я иногда, вот Ну, особенно выпечка там, могу разделить его на какие-то части. И так мне кажется, что быстрее. То есть я там, допустим, бисквит там в один день сделала, а на следующий день там крем, и уже там п з залила это всё.
Ну, можно и так, можно и так, на самом деле, да, всё-таки бисквит должен остынуть, да, чтобы он не был горячим. Тем более, если крем какой-нибудь, э, э, допустим, из, ам, сливочного масла, да, такой сливочный крем. А он, на самом деле, ну, может потом как будто немножко расплавиться на поверхность этого торта, либо пирога, да, и потом, а, будет, на самом деле, не очень хорошо. Поэтому это правильно вот делать, кстати, так, чтобы, вот когда ты немножко охлаждаешь вот продукцию свою, да, <chuckles> чтобы это было немножко вот
Да-да-да! Чтобы оно да, да, н-да.
на лучше держалось.
Да, абсолютно. Не, понятно, что, конечно, совсем это со всеми не получится так, что-то требует там с тут же и сейчас, да, это сделать. То есть те, которые там, да, допустим, торт, который нужно тут же смазать, да, чтобы коржи пропитались, конечно, так не п не получится. Но вот иногда тоже вот на какие-то этапы разделить там, да, то есть. Мы тоже иногда даже вот делаем, вот ты рассказываешь про а, там про бургеры или тортилас, мы тоже, ин у меня муж делает, я не делаю, муж делает. Вот, но он берёт, например, а, м, <chuckles> он берёт, например, курицу или мясо, которые уже были вот когда-то сделаны. То есть вот не жарит для вот тортильи, да там, специально, а у нас есть там уже она запеченная курица. И там остатки остались, и он просто вот берёт уже готовые и в микроволновку. Всё там заворачивает, может вот этот вот ль эм, тортилью погреть сначала, допустим, чтобы она теплая была, а потом уже туда все делают начинки, и может еще там в микроволновку запихнуть. Вот, так что.
Мгм. Правильно, пусть делает, правильно, пусть делает, пусть готовит. <chuckles>